Oke. Eee, yang membuat impian itu begitu penting bagi aku, karena bisa punya tujuan untuk hidup, Kak. Jadi heeh, jadi kalau ada tujuan, eee, kita soal dari sekarang itu sudah harus tahu bagaimana, eee, apa- apa saja rencana untuk, eee, mencapai tujuan itu. Dan heeh. Dan juga jangka waktunya berapa lama. Eee, soalnya kalau kita enggak punya impian, kayaknya gimana ya, hidupnya gitu-gitu aja. Heeh. <laughs>
Mhm. Mmm, iya iya. Betul. Betul- betul. Mhm. Mhm mhm. Iya sih, <chuckles> kayak terasa hampa aja, kayak terasa datar mungkin ya, mhm.
Iya, datar begitu. Jadi, makanya, ya, eee, punya impian itu memang penting, dan kalau impian terbesar aku. Mmm, apa ya, mungkin ini kali ya, aku nggak tahu ini muluk-muluk atau bukan ya. Kebebasan finansial, Kak. <laughs>
Betul, sih. Iya. Heeh heeh. Eee, iya iya. Oh iya, i itu sebenarnya bukan impian, Kakak aja sih itu bisa jadi impian semua orang, Kak. <chuckles> Iya.
Iya, betul betul. Iya, sih. Iya, kebebasan finansial, lalu aku juga karena sekarang aku sedang, eee, sakit ya, Kak. Jadi, aku heeh, aku juga inginnya dalam, eee, ya kurang lebih beberapa tahun ke depan sudah bisa sehat paripurna lagi begitu. <laughs> Iya, amin. Iya heeh semoga. Kalau, Kakak apa impian terbesarnya?
Mhm. Oh, iya iya. Mhm mhm. Oh ya, amin semoga aja ya, Kak. <chuckles> Mhm. Ya, betul sih, Kak, kalau impian terbesar saya itu, ya hampir sama gitu kebebasan finan finansial gitu kan yang pada akhirnya, itu merupakan impian semua orang gitu kan, eee, tapi kalau saya ada impian-impian yang memang harus dicapai gitu kan, sebelum mencapai tersebut gitu. Ya ya udah pasti impian itu kayak berbentuk apa ya, berbentuk, eee, hal-hal yang memang harus dibeli secara materi gitu, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya.